Paano mo pinapawi ang stress sa loob ng bahay?
Ayan, siyempre madalas kung nararanasan 'yan 'no dahil 'yon nga, ah, bukod sa work from home ako at saka 'yon nga kahit sabihin mo flexible 'yong oras ko eh, talagang nakaka-stress naman talaga. Pero 'yon nga, 'yon pa 'no, may anak ako. Nag-aasikaso pa ako sa bahay so talagang grabe 'yong mga gawain ko dito na halos talaga wala na rin akong time para sa sarili ko. Pero naman, 'yan nga 'no, may mga way ako para, ah, mas ma matanggal or parang mapawi 'yong stress ko. Ayan ah, unang-una na lang diyan 'no, 'yong, ah, ah, pagi-stretch ko tuwing ayun nga, pagka nararamdaman ko, ano nagi-stretching ako gan'yan. Tapos ang pinaka-ano talaga sa akin 'yong, ah, pag-ano ko ng hobby ko which is 'yong pagtugtog ko ng gitara. At siyempre 'yon, sasabayan ko ng pag konting pagkanta gano'n. So doon. Mm.
Ayun, parang kahit na simpleng mga bagay lang 'no sabi mo nga pag-stretch pero talagang, ah, epek di ba?
Oo. Malaking tulong. Oo.
Ah, mhm. Eh, may espesyal din ba na lugar sa'yong bahay na nakakatulong din sa'yo para, alam mo 'yun, ah, magpahinga, ganyan?
Ay, oo nga. Oo, 'eto. 'Eto mismong ano ko 'no, dito kung nasaan ako ngayon. Kasi dito talaga paborito ko, which is 'yong ano ko, workspace na room. Pero ah, medyo ano naman siya, okey siya kasi meron ako sariling couch dito na do'n na rin ako nahihiga pagka 'yong ramdam kong ah, parang sobrang antok na ko sa trabaho, tapos may break naman. So, ayan gano'n. Tapos ah, <clicks tongue> ayun nga 'no, ma ang sarap lang dito kasi nandito rin 'yung gitara ko, so anytime na parang nafi-feel ko na nai-stress ako ganyan, ah, pwede rin ako tumugtog anytime. So, ayun dito.
Ah. See, ang galing naman. Talagang, ah, tawag dito, nakaka-relax naman talaga 'yung hobby mo, 'no? Musika, ika nga. Oo. Paano mo naman hinahati 'yung oras mo, ah, tungkol sa trabaho at tsaka pamilya at siyempre gano'n na rin sa sarili?
Oo. Yes. Mm. Ayan 'yong hinahati ko ba? Ah, siguro ano naka-daily routine na talaga na gano'n 'yong ginagawa ko, 'no. Halimbawa na lang 'no, ah, 'yon pagtapos ng work ko ganyan dahil flexible naman, pero ginagawa ko kasi minsan minsan dinidiretso ko para isang ano na lang isang straight na 8 hours, mga gano'n, siguro gano'n. Pero 'yon nga 'no, hinahati ko siya, paggising ng umaga ayan, ah, ginagawa ko na 'yong mga puwedeng gawin, ah, 'yong pagwawalis, halimbawa paglilinis ng bahay o kaya 'yon, paghuhugas ng plato or kung ano 'yong ma madampot ko ganyan, na puwedeng gawin. Tapos after no'n, ah, siyempre gigising 'yong anak ko. <laughs> So siyempre toddler 'no. Talagang kailangan mong pagtuunan ng pansin. 'Yong toddler kasi 'yan nga 'pag gumising siya, ah, ma sa pagitan ng 7:30 or 8, 8 AM, ganyan. So 'yon, sa kanya naman 'yong focus ko. And after no'n, 'yon luto siyempre, at siyempre hindi hindi mo naman natapos lahat 'yong linisin mo do'n sa nauna mong <laughs> ano tawag dito gu gising, 'di ba, kasi nga nagising na rin 'yong 'yong anak mo. So 'yon, ipagpapatuloy lang and then 'yon repeat. Trabaho ulit, tapos ito na naman. <laughs> Gano'n lang. Gano'n lang 'yong nangyayari sa ano ko, sa buhay ko.
'Yon. Mhm. Oo nga, 'no? Mhm. Tama. At saka tama 'yung sabi mo na 'pag toddler 'yung ah, anak pa siyempre, ki nangangailangan 'yan ng atensyon, 'no? Oo. Pero sa'yo, ah, paano pa nakakatulong 'yong pag-aayos? Nabanggit mo kanina, 'no, na paunti-unti mong ah, tinatapos 'yong gawaing bahay. Eh, paano ba ito nakakatulong 'yung pag-aayos at paglilinis ng bahay sa iyong stressed?
Oo. Yes. Oo. Mm. Ay, mm. Ayan, totoo 'yan 'no. Pagka madumi ang bahay, sobrang stressed ko lalo. Hindi ako nakakakain ng madumi 'yong bahay, sa totoo lang nadidiri ako. So siyempre siguro 'no, 'yong may kanya-kanya rin tayong mata, kasi 'yong iba nakikita ko nakakakain talaga kahit ano, eh, madumi 'yong bahay nila. Pero ako 'yon, gano'n ako. So ang ginagawa ko talaga is para mawala nga 'yong stress ko 'no. Bukod do'n nga sa ah, stretching nga ganyan, nililinis ko talaga 'yong bahay agad, as in, bago ako maupo. So, ito, itong workspace ko, ito naman talaga napapanatili kong malinis. So, may mga pagkakataon na talagang ginugulo ng mga anak ko 'yong laruan sa labas as at least, kahit papa'no 'pag pumasok ako dito sa kuwarto ko, ah hindi hindi mapupunta do'n 'yong atensyon ko, kasi ito dito talaga malinis, 'di ba? So ayan, nagkakaroon lang din ako ng parang kapayapaan 'yong isipan talaga 'pag malinis 'yong paligid.
Oo nga 'no. Tama ka diyan. May punto ka 'no, naintindihan ko din 'yan na alam mo nakakadagdag talaga ng stress 'pag nakikita mo na ang gulo, ang daming kalat, ganyan. Kaya talagang kailangan din na natin ayusin, oo. Pero gaano ka man ka-busy 'no, minsan sabi mo nga may, ah, trabaho ka din, may pamilya, pero gaano kadalas ka naglalaan ng kumbaga me-time, yung sarili mo lang? Oo, sa bahay para naman sa iyong mental health?
Totoo. Mm, daming hugasin na plato, mm. Oo. Ayan. Mm. Yes ako, ano siguro 1 hour a day, talaga binibigay ko para sa'kin nagtsa-tsa-a ako tapos naggi-gitara nga 'yan. Parang do'n ko na rin kasi hinahanap yung sarili ko, parang do'n ko na natatanggal yung stress ko talaga do'n sa way na 'yon na nagagawa ko yung hobby ko. Tas kasi 'yon nga 'no hindi naman kasi porke't natuto ka mag-gitara, eh, isa lang kanta yung magagawa mo. So, maraming kanta na bago na pwede mong pag-aralan araw-araw. So, sa dami ng kanta pwede pa rin magpatuloy at magpapo magpatuloy yung hobby mo. Kaya do'n, do'n talaga ako nacha-challenge at saka 'yon nga, mas nalilibang at napupunta din yung atensyon ko 'pag 'yon nga, stress ako.
Ah. Nakakatuwa naman 'yon. Nabanggit mo kanina talagang, ah, 'yong hobby mo ay paggi-gitara. So maaari mo bang ikwento o i pwede mong, ah, tawag diyan, ah, sabihin ng mas detalyado kung ano 'yong kanta o liriko na nagugustuhan mo na paulit-ulit na kinakanta mo para mapawi din 'yong stress mo?
Okey. Hmm. Ayun kasi 'no. Ako naman kasi random din talaga 'no 'yong mga kinakanta ko. Pero ah, ano bang mga pinagtututugtog ko dito? Siguro 'yong mga ano, halimbawa na lang 'no, ah, sa Hillsong. 'Yong mga Mighty to Save, ganyan na kanta nila tapos 'yong ano pa ba? 'Yong Cornerstone, 'yan tinutugtog ko 'yan. Tapos 'yong Scandal of Grace. Kung ano lang talaga maisipan ko. Pero 'yon nga 'no, isa pa din pala 'yan, 'yong mga kanta ng Hillsong 'yong mga worship songs. 'Yan talaga 'yong mga parang nakakapagpapawi talaga ng stress ko. Kasi 'yon nga tinutugtog ko siya. Ayun feel na feel ko 'yong mensahe nung ano, nung kanta dahil 'yon nga 'no, talagang naalala mo rin si Lord dun sa kanta. So parang alam mo 'yon, 'yong pag-asa ba na naibibigay ng kanta sa'yo is parang kakaiba. So, 'yon.
Ah, wow! Oo, tama. Tama. Alam mo, sang-ayon ako diyan, 'no, na nakakapag ah, pawi talaga gan ng stress yung mga musika. Lalo na rin kung kinahiligan din nating pakinggan yung mga binanggit mo nga, mga Christian songs ano, mga Bible-based na mga kanta. Ayan, oo, talagang kumbaga, ramdam natin, 'no, lalo na 'pag naiintindihan natin yung mensahe ng kanta. Hmm, yan. Maliban sa pagkanta, paggitara ganyan, o pag ah, ah, sasagawa o pagsasaayos sa loob ng bahay, 'no, eh, may naitutulong din ba yung, ah gumagamit ka din ba ng pagkain o inumin bilang paraan para ma-relax sa bahay?
Yes. Oo. Eh, oo, mensahe, yes. Totoo, mm. Mm. Ang kanilang Mm. Siguro ano 'yong comfort fo food, 'no, na pag minsan hinahanap, pero hindi siya ganong ano talaga sa akin, eh. Kasi yun nga, na parang wala na ring time ako para minsan, na nakakapag-skip na rin ako sa pagkain. Hindi ko alam, siguro, dahil gusto ko din pumayat din, 'no? Parang nasa isip ko lang ganun, pero 'yon nga nakakapag-skip na ako ngayon ng pagkain talaga, dali na na medyo nabibigatan na rin ako sa sarili ko at, ah, 'di ba? Nga, ah, siyempre, 'yong pang gabi na ano, trabaho is parang 'yon nga siguro 'yon din ang nakakapagdagdag ng timdam timbang ko. Kaya hindi ko rin maano talaga 'yong ano, 'yong nakikita ko 'yong sarili ko sa gano'n. Siguro, sa inumin ayan 'yong tsaa, tsaka kape, 'yong black coffee talaga na walang sugar 'yon, 'yon malaki 'yong ano niya sa akin, ah, ganap sa buhay ko, kasi 'yon nga parang feeling ko hindi hindi ko hindi ako nabubuhay talaga 'pag walang kape o kaya tsaa. Ewan ko kung bakit, parang kulang 'yong araw ko 'pag wala 'yong dalawang 'yan, oo.
<laughs> 'Yon, both. <laughs> Oo, may may iba-iba tayong kinahiligan din, 'no, na parang comfort na pagkain o 'di kaya inumin. 'Yan, kaya paano mo pa hinaharap ang stress kapag, ah, sabay-sabay naman yung abala ng ibang miyembro ng pamilya?
Totoo. Totoo, mm. Hmm. Ayan. Siguro nangyari sa'kin 'yan, ah, minsan, 'no, na pumunta sila dito ta's stress pa'ko. So, parang ang hirap talaga no'n, dahil ipagluluto mo pa sila, stress ka na pagluluto mo pa, asikasuhin mo pa. Pero, 'yon nga ang iniisip ko na lang parang nangingibabaw na lang sa'kin 'yong 'yong dahilan kung bakit sila nandito which is 'yong ayun nga, bumisita sila dahil hindi na nila ako nakikita. So, parang doon namo-motivate ako kahit papa'no na, 'yon nga kailangan ko kumilos para mapakain ko sila at siyempre asikasuhin ko sila dahil 'yon nga, eh, ah, minsan lang naman sila pumunta dito.
oh. 'Yon, oo tama. Mhm. Eh, paano mo naman, ipinapaliwanag din minsan sa kanila na, ah halimbawa nagse-set sila ng expectation ano, ah, para sa oras mo naman sa panahon mo pero 'yon nga dahil nga bi nga ika
So, ayun. Mhm. Hindi ako pwede, mm. Ay nangyayari din 'yon, 'no, pero 'yon naman talaga pinaiintindi ko na wala naman din kasi ako aasahan lagi kong ginagano'n sila. O, sa'n ako kukuha ng pambayad nito? Bibigyan n'yo ba ako? Gan gano'n. Gano'n ko sila inaano, kinakausap dahil totoong tao naman ako sa mga sa pamilya ko, sa mga kapatid ko, so sabi ko. "Kayo huwag na kayong magtampo 'pag hindi ako nakakasama pa-minsan dahil 'yon nga alam niyo naman, marami akong ganap sa mundong 'to", ganyan. At siyempre, 'di ba, may anak ako hindi naman talaga nagi-stop yung mga pangangailangan. So araw-araw din talagang kailangan kumilos. So gano'n gano'n ko siya pinapaintindi at 'yon naman okey naman siya. Pero 'yon nga talaga may mga pagkakataon na, minsan pumupunta nga sila dito na hindi ko nga nalalaman o parang walang pasabi. Ewan ko sa mga 'yan. <chuckles> Oo, oo, parang gano'n.
Tama. Daan lang, kumbaga na pagdalaw.
So, yun. Mm.
So, 'yun. So, paano mo pa mas gaanong hina-handle 'yung mga sitwasyon na 'yun na hindi naman sila, alam mo 'yun, masaktan o di kaya magtampo? <chuckles>
Oo. Hindi, may mga pagkakataon na nagtatampo sila pero ano ngang gagawin ko, anong choice ko, 'di ba? So ang sa akin na lang, sige magtampo kayo matagal pa naman ulit tayo puwedeng magkita ulit. Siguro naman 'yung time na 'yun okey na. Pero 'yung nagso-sorry din ako. Kasi siyempre nga, ah, gusto rin nila na nakakasama ako sa labas, ganyan. Kasi siyempre kahit 'yung nanay ko na may mga pagkakataon na gusto niya nagba-bonding kami sa labas. Pero 'yun nga eh, eh hindi ko maisingit, anong gagawin ko, 'di ba? Kahit ako gusto kong ilabas din 'yung anak ko, pero dahil nga 'yan nga may trabaho din ako, ganyan. Tapos 'yun pa, 'yung mga pagtulog ko rin kasi hindi na rin maganda sa totoo lang 'no, kasi nga hindi na rin talaga nakukumpleto yung tulog ko. So ayun sana maintindihan din nila 'yun, mm.
Yun, oo nga tama ka do'n 'no. Ang self-care naman hindi naman ibig sabihin ay pagiging selfish minsan. Kasi oo hindi man tayo lag hindi naman tayo laging available 'no, para sa, ah, kasi may pagkakataon talaga na hindi naman pinapahintulutan ng sitwasyon natin, ayan. Pero ikaw ba may routine ka ba na ginagawa araw-araw para mapanatiling kalmado sa bahay, o para iwas
Totoo. Totoo yun, mm. Yes. Ako, parang mm. Para maging kalmado sa bahay siguro ano talagang 'yung paglilinis na lang 'no, kasi parang 'pag nakita ko ngang malinis kalmado ako ganyan. Pero 'yun nga, may mga time na talaga parang may mga times na parang, ah, na-i-stress ako kasi, 'di ba nga may tod may toddler ako ganyan, nagkakalat. Pero hindi naman ano 'no na, in a way na parang, ah, dun ako sa anak ko naiinis. Siyempre 'yun sa sarili ko din kasi nga hindi ko din magawa agad or parang hindi ko din magawang linisin agad 'yung ikinalat niya dahil 'yun nga busy ako. So sa akin pa din, oo. Gano'n.
Ayan Ah, tawag dito, ah, nagsusumikap ka 'no, para ah, mapawi din 'yung stress at mabawas-bawasan sa loob ng bahay. Pero kahit na nandi nandun ka sa loob ng bahay ano, ano naman 'yung masasabi mo o maituturing mo na pinakamaliit na bagay sa bahay pero nakapagpapasaya o nakakapagwala ng stress sayo?
Mm. Ano ba 'yung maliit na ano sa bahay na nakaka siguro 'yung ano, natutuwa din ako dun 'no, 'yung alam mo 'yung ano, yung vacuum na ano lang, hinaayaan mo lang pero naglilinis mag-isa? <laughs> Ano ba tawag dun? May tawag dun na nasa dulo ng ano ko, dila ko. Vacuum, basta 'yung ano 'yun, 'yung maliit, pero nakakatuwa kasi galaw siya ng galaw ganyan, nakakatanggal din siya ng stress. <chuckles> Tapos oo. Oo pa yes. Kasi kahit sabihin mo maliit na bagay 'no, parang natutuwa ako kasi ayun nga, 'di ba may mga pagkakataon na hindi ako nakakapagwalis, ganyan. Pero siya ang kulit niya, ang likot niya talagang, talagang lilinisin niya lahat. Parang 'yun, nakakatuwa lang, ewan ko lang bakit gano'n 'yung yung saya ko 'pag nakikita ko siya. Akala mo tao eh 'no. Mm.
Mhm. Naman nun. Ayun, nakakapagbigay ngiti sa'yo 'pag tinitingnan mo. Ayun, 'di ba, 'pag, ah, mapanuri talaga tayo 'no, may mga bagay talaga din naman kahit sa loob ng bahay eh, napapawi 'yung stress natin, maliban lang din 'yung pagsusumikap natin mismo, ayan. So, kung tungkol 'no, ang pinag-uusapan sa, ah, paraan ng pagpapa pagpawi ng stress sa loob ng bahay, so ano pa kaya 'yung masasabi mo na mga dapat na nating gawin o dapat gawin ng isa para mabawas-bawasan naman 'yung stress sa loob ng bahay?
Oo. Oo. Ah hi Mm. Ng isa sa parte ba ng pamilya, o ako lang din mismo? Kasi, ay nako, wala naman kasi akong kasama dito. So, kami lang nung anak ko. <gasps> Bale, ito naman kasi yong kapatid ko pinapagbantay ko lang. So, hindi na rin ako nag-e-expect. <gasps> Kaya ayun parang sa akin lang din lahat, 'no? So, sa akin talaga, ah, siguro, i i kilos ko na lang kung kailangan, at yon nga unahin na lang din siguro talaga yong mga dapat gawin. Halimbawa, yun paglilinis para hindi ka na lang mang-stress, gano'n. Pero, yun nga ano, mm, yung pwede ko naman pala maipayo dun sa mga ano, parang hirap din sila parang, ah, mapawi yung mga stress nila sa loob ng bahay, no! <gasps> Ah, siguro ano, ah, hanapin nila kung saan sila masaya sa sa kahit sa anong bagay ko kahit sa ano aspeto, 'no? Parang, kahit papaano, eh, kasi talagang mawawala yung stress nila, at yun nga huwag nilang isipin masyado kung ano yung parang nagpapahirap sa kanila, or parang yung mga mabibigat na isipin araw-araw. <breath> Ah, kasi may mga paraan naman katulad nga do'n sa pag pag-inom lang ng kape, eh, okey na. So, ayun ganun na lang siguro. Hmm.
Hmm, sa parte ng pamilya? Ayun. Hmm. Yun. Tama 'no, kahit mga simpleng bagay pala, 'no? Makakatulong pala para mabawasan ang stress natin. Ayan, maraming salamat sa usapan.
Oo. Uy, maraming salamat din, paalam.